بُصّي، هو أنا يعني هي بالنسبة لي الكتابة هواية، آه بس أنا أنا يعني الموضوع بدأ معايا من زمان خالص، يمكن من أيام ما أنا كنت في إعدادي، فأنا قاعد باكتب إعدادي، ثانوي، الجامعة، بس بعد كده بقى يعني لمّا كبِرت خالص بدأت يعني أبُصّ يمكن بنظرة بقى نقدية شوية للي أنا باكتبه، أنتِ فاهماني، اللي هو آآ أشوف الحاجات القديمة والجديدة كمان اللي أنا كنت باكتبها طول حياتي، وأشوف يعني إيه نظامها بقى على أرض الواقع، آآ هل أنا أصلًا كنت باكتب والّا أنا كنت باضحك على نَفْسي؟ فحسّيت إن أنا بقى كنت باضحك على نِفْسي.
إمم. إمم. طيب حلو، ده ده شيء صحّي جدًا، فكرة إنك تنتقد كتاباتك دي، بتخلّيك تطلَّع أحسن ما يمكن، يعني اللي هو أنت شُفت إن ال ال الكتابة بتاعتك بنظرة النُقّاد.
آه.
فأنت بتحاول ت ت يعني تقفل كلّ الجوانب، الّا لو أنت بتبُصّ عليها علشان تحبط نفْسك بقى ده موضوع تاني، <chuckles> آآ بس لو بتبُصّ عليها من ناحية إنه إنك تشوف ال الثغرات أو الحتت اللي ممكن تتعدّل وتحسّنها، فده هيبقى يعني شيء هايل جدًا حقيقي.
آه. أ هو يعني بُصّي بصراحة هو أنا كنت بابُصّ لها عشان أنا عايز أفهم يعني عارفة يمكن هي حاجة الأدباء بيعملوها، وهي فكرة آآ التطوّر الأدبي بتاع أسلوب كلّ كاتب، كان بيبقى ماشي إزاي، آآ في أدبياته في بداية حياته، في م متوسط عمره، في النهاية، فأنا كُنت عايز أشوف يعني، أنا عايز أشوف المنحنى بقى بتاعي كان عامل إزاي، الأفكار اللي أنا كُنت باكتبها كانت عبارة عن إيه، باحاول أفهم شخصيّتي عمومًا كانت ماشية إزاي في فكرة الكتابة، فهي كانت آآ فعلًا فكرة نقدية شوية، تمام، آآ بس الموضوع بقى قَلب معايا بالعكس، اللي هو أنا كنت داخل أفهم نَفْسي زي ما ال كنا بنفهم الكُتّاب في دروس الأدب والنقد، تمام، آآ الموضوع بقى انعكس، أنا بدأت أحس إن أنا أصلًا إيه، أنا كنت في كلّ فترة في حياتي عبارة عن نسخة لأكتر الناس اللي كنت باقرأ لهم، يعني وأنا صغيّر كنت متعوّد أقرأ الروايات بتاعة رجل المستحيل، آه أنا كنت باحاول أألّف روايات زي كده، آآ قرأت بعد كده ما وراء الطبيعة، آه رواياتي متأثّرة بعد كده في ما وراء الطبيعة، بدأت أدخل في الأدب ال آآ الروسي بتاع ديستوفيسكي، أنا كتاباتي مجرّد اختصار للأفكار اللي ديستوفيسكي كان بيؤمن بيها، يعني الكتب اللي كان بيشوفها مثلًا زي مثلًا مذكرات العالم السفلي، أنا كلّ اللي عملته يمكن في آآ، كان كُتيب صغيّر كتبته، هو إن أنا بس آآ اختصرت الكلام اللي ديستوفيسكي قاله وصيغته بقى بي بيتناسب مع أفكاري أنا، فحسّيت إن أنا يعني أنا فين أنا وسط كلّ ده يعني ما كلّ الأدباء دُول وكلّ الناس دول ناس يعني ابتكرِت وألّفِت حاجات لنفْسها، أنا بقى أنا بعمل إيه؟ أنا م أنا أنا مش موجود، أنا عبارة عن نسخة بتكرّر كلّ اللي الناس عملوه.
امم. امم. امم. امم. امم. امم. امم. امم.